Да. Я думаю то, что, э, всё равно, м, как бы, мы все люди. И если ты кричишь, еси тебе что-то не нравится, у этого есть, а, какая-никакая основа, да, то есть, э. Это твоему нутру могло не понравиться. Может, это не так основательно, может, это так, э, вот ежемоментно, вот, в именно вот, э, в эту секунду и в это время, но всё равно это часть тебя. И да, тебе это не понравилось. Ам, поэтому
Мгм. Мгм. Мгм. То есть это имело всё равно какое-то основание, э, ну, не просто же так. Ну, конечно, есть вспыльчивые люди, но, м, даже их, да, что-то д должно вывести, какой-то триггер быть.
И есть путь двойного Н-да, вот ш что-то зажгло этот момент, поэтому н тут тоже та <chuckles> такая вещь, нужно всё-таки принимать себя, любить, э. Я тэ тоже к этому пришёл, то, что вот я такой нервный, импульсивный. Ну, так сложилось, н н н ничего с этим не поделать.
Это да. Ну да, принятие- это, наверное, главный вообще шаг к какой-то гармонии в итоге внутренней. Ну вот, а, возвращаясь в детство, да, ты говоришь, что в детстве ты тоже, в принципе, достаточно, м, ну, импульсивно реагировал на какие-то вещи раздражающие. А вот в детстве, э, удавалось ли как-то успокоиться? Ну, потому что от вот, э, конечно, такой метод, а, это уже с возрастом, там, с какой-то рефлексией. А вот как в детстве удавалось всё-таки выйти из этого вот состояния?
М, мгм. Да. А, ой. Мгм. В детстве <chuckles> не удавалось никак. Это были всегда проблемы, всегда конфликты, всегда, м, какие-то драки, споры. М, и с одноклассниками, и с учителями. И это всегда вызовы, э, родителей в школу. Там вообще, и я даже, э, не помню, чтобы момента, чтобы я задумался, зачем я это делаю, почему я вот, э, такой, м, тут все люди спокойные, все мои одноклассники, э, а я такой, э, резкий, эм, необдуманно агрессивный, может быть, э. Вообще даже не думал.
М, так. Мгм. Мгм. Ага, ну то есть ты кричал, получается, пока н не устанешь, <chuckles> пока не выдохнешься?
Да, вот и так и было, вот не знаю, м, не было вот абсолютно ни одного момента. Вот щас я много думаю о том, как я действовал, даже вспоминаю о том, а а а а этих моментах в школе, да, как я там кому-то что-то сказал, кого-то обидел.
Мгм. Ага, то есть ты даже помнишь эти моменты. То есть, получается, всё-таки это действительно шт какое-то, ну, яркое воспоминание, яркое событие для твоей, э, психики, что вот спустя, ну, уже много лет ты, э, эти примеры вспоминаешь, чтобы отрефлексировать вот какие-то текущие состояния.
Всё помню. Мгм.